Inebriato, perché comunque era veramente
Inebriato. Senti, ma l'idea è nata da te o è nata da qualcun altro, insomma, come è nata, e che ruolo avevi in tutto questo?
Vabbè, è stato lì un ristoratore che è venuto da me e mi fa: "Guarda, io lavoro ho visto come tu lavori nello sport. Saresti così gentile da venire a fare una prova anche da me?". Ho detto ho detto: "Guarda, ehm, chiudiamo subito il contratto." Pranzo, cene gratis, più 8000 € euro al mese, ehm no, molto banalmente lui è sì, è venuto da me, gli ho detto: "Guarda, sei proprio sicuro?" Lui mi fa: "Sì." Ho detto: "Vabbè, facciamo un mese p di prova, ehm, non ti chiedo nulla per guadagnare."
Ah, Oka okay, quindi Ovvio, ovvio. Giustamente anche per testare il menù, vero?
Sì, soprattu a quello è sostanziale. Cioè, eh, se devo raccontare un prodotto devo conoscerlo. <chuckles>
Eh, soprattutto, vabbè che er <chuckles> Eh, beh, certo dici: non vorrai mai di di ehm, sponsorizzare un prodotto, o comunque parlare di un prodotto senza averlo testato, cioè ne andrebbe della tua, ehm, serietà professionale.
Esa no, no, dai. A non non assolutamente, non rientra nei miei nei miei standard qualitativi. Ehm, e quindi gli ho detto: "Guarda, facciam così: uhm, primo primo mese, ehm, ti chiedo solamente il rimborso spese."
Okay.
Effettivamente poi è stato così. "Poi, uhm, dal dal secondo mese, se le robe vanno bene, mhmm, iniziamo proprio una collaborazione seria." Quindi mi tiene giù il contrattino, le penali, tutte queste cose bellissime, ehm, e poi anche il guadagno, quanto mi pagherà.
Eh, sì, divertentissime soprattutto.
E super divertenti. I io io guarda
tutti quanti. Eh, sì.
ho scelto di fare il freelance solo per questa cosa.
Senti ma, ehm, <chuckles> ce puera posso immaginare, senti ma, ehm, da questa esperienza, diciamo, oltre ad aver imparato probabilmente come impiattare a livello di chef, e aver provato tante ricette, di competenze concrete
<chuckles> I
hai imparato, diciamo a livello di te tecniche, di rel tutto che hai parato ad oggi?
Allora, uhm, no, in realtà, sì, oltre a impiattare, ehm, mhmm, di non so quanto in una pizzeria conti l'impiattamento, ehm, mi son dimenticato di dire che questa era un una pizzeria. E e ehm <chuckles>
Ah, ok ma eh, vabbè, no ma ma scusa, tu mi di
No, loro loro non cioè, non no non impiattavano troppo cioè, era più una cosa mhmm, <smacks lips> prendevano le pizze, ma anche i tro pro proprio gli ingredienti sopra, erano messi a caso.
Okay. Senti, ehm, vabbè ehm, e va in questo
<clears throat>
ehm, eh.